Ouais, sauf que ceux qui prennent d'importin ceux qui prennent des serpents en appartement, c'est vraiment des, heu, comment dire?
Non, je disais un sc un un scorpion.
Ah, un scorpion. Alors là c'est différent aussi.
Mais bon, après, pour moi très, très honnêtement, que ce soit des sc enfin tous ces animaux-là s tu les prends pas comme des animaux de compagnie à mon sens. Peut-être que j'ai une vision rétrograde là-dessus, mais pour moi c'est des c'est des enfin c'est des m'as-tu vu, tu vois? Parce qu'en soi, tu vas pas nouer une relation avec un serpent ou un ou un scorpion
Ah, oui. Exactement.
donc heu, bon.
Bah, le scorpion, c'est pire, en fait.

C'est un commerce alimente un commerce.
Ah d'accord.
Heu, donc ça respecte certains cara car heu, caractéristiques pardon. Heu, certains enjeux, certains mom certaines envies de la part des consommateurs, alors que l'adoption, bah non, il y a des, heu, il y a des chiens, il y a des chats, heu
Et toi, tu choisis, quoi?
Voilà, ils sont déjà là. Ils sont là malheureusement pour, heu, diverses raisons et heu et toi tu veux en sauver un, c'est c'est pas la même chose.
OK.